Den Fall, den d a habe ich immer super gehört, a äh, gefunden, weil, ähm, der Text, ähm, von dem Song, wenn man den liest, der entmutigt einen auch, dass man praktisch zu sich und seinem Geschmack steht, ne? Äh, weil
Also, er ermutigt, entmutigen wäre ja das Gegenteil. <chuckles>
Nein, ermutigt heißt dann: „Be yourself äh, be yourself, äh, you can't be no one else.“ Und, äh ja, also, das o
Ermutigt, genau. Mhm. Großartig, ja. Also, das ist auch Musik, die dich persönlich anspricht, äh, und anspornt, und ist das dann auch etwas, das dir Kraft gibt, wenn du dich mal so niedergeschlagen fühlst oder das Gefühl hast, du kommst nicht richtig voran?
Genau. Ja, genau. Dann, äh dann höre ich Patti LaBelle ban und dann, äh, fange ich wieder an zu lachen, und da ist mir grad noch 'n anderer Song eingefallen, ähm, wo der wo ich den Text auch ganz fin toll finde. Der heißt „New Attitude“, und da geht's halt davon, dass man, äh, einfach mal seine Einstellung ändern sollte, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja, also, ma auch mal neue Blickwinkel einzunehmen.
Äh, also, das einer Ja, genau.
Mhm.
Und, ähm, was mich auch was ich auch gerne höre, wenn ich mal alleine sein will, ist, äh, jetzt mal, ähm, Aerosmith.
Ah, es ist 'ne Rock-Legende aus USA, die haben ja auch so einige Ohrwürmer, „Crying“ zum Beispiel. Was sind denn da so deine Lieblingslieder von Aerosmith?
Ist 'ne Rock-Legende. Genau. Ähm, ich habe da ach, da gibt's so viele, die ich gut finde, ich meine, die „Walk this Way“, „Dude looks like a Lady“, und, ähm, ich ziehe da aber so bisschen auch Parallelen, weil ich bin eigentlich nicht so 'n großer Rockmusik-Fan es sein ef Fan, aber Steven Tyler, der Sänger von Aerosmith, der hat so eigentlich 'ne Soul-Stimme, finde ich. Und der schreit der schreit auch so wie pit Patti LaBelle. Und ah, der zeigt mir grad noch
Mhm. Okay. Ja, genau, da sprichst du was aus. Ja, obwohl er ja weiß ist. <chuckles>
Genau, aber der hat richtig Soul in der Stimme, ne, und jetzt fällt mir auch grad noch 'n Song ein, ähm, „Dream On“ von Aerosmith.
Mhm. Genau, der ist ja auch bekannt und auch eher 'ne Ballade.
Das ist

Mhm. Ja, ja, geht auch in 'ne expressive Richtung, auch sehr exzentrisch, der Mann. Was denn speziell was magst du speziell von Prince, wenn du alleine bist und ganz du selbst sein möchtest?
Aber, e genau, aber ja, äh Ja, so die die älteren, ähm, Alben aus den 80ern, aber den Song „Let's go crazy“, die lange Version, die fand ich immer ganz toll, oder, äh, da gibt's 'n Song, der heißt „America“ und, äh, ich denke, äh, ähm ich mag das, wenn wenn's so 'n bisschen schrill ist und das auch äh, ich meine, ich mag auch zum Beispiel Latin Jazz, ne? Äh, bloß nicht nur so bloß nicht so 'n, äh, gleichmäßigen Popsong mit, äh, Refrain und Melodie und, äh, dann wieder aber es kann ruhig
Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Genau, verstehe. Also für dich spielen auch die Beats und die Sounds 'ne Rolle und die sollten auch ex etwas expressiver sein für dich.
Genau, also es kann das kann ruhig, äh, äh, hoch und runter gehen und total durcheinander, ne? Und, äh, auch mal Gospel ähm, wenn ich da mal was höre wenn das so richtig extrem Gospel ist und, äh, äh, die da gab's mal so 'n Gospel-Choir, den habe ich mal, ähm, gesehen, ähm, auf'm YouTube-Video. Äh, das ist das dieses Shouting, ne, und dann wird's immer schneller, immer schneller und, äh, dann obwohl ich eigentlich nicht religiös bin, dann denke ich: „Meine Güte, da geht's richtig ab”, und die bewegen sich dann so dazu, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Da ist Power hinter, genau. Mhm. Hast du denn schon mal so 'n richtiges Gospelkonzert mit 'nen professionellen Gospelchor erlebt, also wo richtig schwarze Sänger und Sängerinnen drin sind und nicht nur irgendwelche deutschen Hobbysänger, die Gospel singen?
Ähm